Ừm, thật ra là có chứ, tại vì nói gì nói chứ trong cái việc học thành của mình đó bạn đâu phải lúc nào nó cũng trơn tru đâu. Có những môn mình nói thiệt với bạn mình không thích tí nào hết trơn luôn á, nhưng mà nó là cái môn, gọi là, cũng là chuyên ngành, thành ra là mình phải học. Và thật sự nếu mà học những cái m môn mà mình hổng thích như vậy đó bạn, cái điểm số của mình nói thiệt bạn nha không thể nào cao được luôn á. Thực sự là vậy như vậy và từ những cái điểm số mà bị nó bị thấp như vậy đó bạn, nó khiến cho mình là "Trời ơi, giờ là có nghĩa là th mình thật sự không có hợp với cái ngành này rồi." À, mình suy ra như vậy luôn, thành ra nó cũng nó cũng khiến cho mình bị suy nghĩ là "Ừ, thôi bây giờ có nên, gọi là, đổi ngành hông? Có nên học lại hay không?" luôn đó bạn.
Ừ, đúng rồi đó. Ừm, vậy á là nó cũng hơi hơi nghiêm trọng một chút xíu rồi nha, chứ hông chỉ đơn đơn thuần là cái việc, ừ, có động lực hay không có động lực ở đây nữa rồi đó. Ừm, vậy thì chỉ còn một câu hỏi cuối thôi, vậy thì cái cảm xúc cuối cùng của bạn đối với cái con đường hiện tại, cụ thể ở đây là cái con đường học dược của bạn á thì hiện tại bạn đang tự cảm thấy là nó đang ở mức nào? Tức là đang ở mức là, ừ, nó cũng ổn ổn, cũng được, cũng muốn học, hay là thậm chí là bạn cũng đang, ờ, muốn suy nghĩ nó lại rồi?
Vậy hả?